มีเยอะมากอะค่ะ คือต้องบอกว่า เอ่อ ก่อนที่จะตัดสินใจได้แบบเนี้ย ก็เคยแบบคุยกับพ่อแม่หลายครั้ง อา จนสุดท้ายอะเรา คือมัน พอมันเครียดแล้วมันก็ออกเป็นทางร่างกายด้วย ไงคะ เหมือนแบบพอเราสภา สภาพจิตใจเรามันเครียดแบบ ทั้ง โรคกระเพาะ ภูมิแพ้นู่นนี่นั่น อะไรอย่างเงี้ย จากที่มันไม่เคยมี มันก็มา อา เราก็เลยเหมือนแบบ เราก็ต้องคุยกับเขาตรง ๆ อะว่าแบบว่า
อือฮึ อะฮะ อือ ๆ ๆ อืม! มากันหมด เลยใช่ไหมคะ? เออ ๆ ๆ ๆ อือ ๆ ๆ
เออ ถ้าแบบต้องแลกมาด้วย เอาสุขภาพไปทำ ทำลายสุขภาพให้ได้เงินเยอะ แล้วก็เอาเงินไปรักษาสุขภาพอีกที อะไรอย่างเงี้ย เออ มันก็แบบไม่โอเค อะไรอย่างเงี้ย ก็ จนสุดท้ายเขา เอง ก็บอก "เออ อยากทำอะไรก็ทำ" เพราะว่าแบบ
อืม ก็ไม่ คุ้มเนาะ เออ ค่ะ ๆ อือ ๆ ๆ

ก็ไม่ได้ค้านหรอกค่ะ เพราะว่าตอนที่เขียนคณะ เขียนมหาลัย เราเป็นคนเขียน <chuckles> เขาก็ไม่รู้ว่า หรอกว่า เราเขียนอะไร แล้วพอสุดท้าย มัน อะ ผลมันออกมาว่า เออ เราติดที่นี่ ซึ่งมันก็เป็นมอรัฐบาลที่มีชื่อเหมือนกัน อะไรอย่างเงี้ย อือ
อืม อืม อะฮะ อา มันก็ไม่แย่ ใช่ไหมคะ เออ ๆ อือ ๆ
ใช่ เขาก็ไม่ได้ ห ไม่ได้แบบมีปากเสียงอะไร อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อือ
อืม แล้วเรื่องความรักล่ะคะ อย่างเงี้ย เราต้องเชื่อตัวเองไหม? หรือว่าครอบครัว หรือว่าเพื่อน อย่างเงี้ย มี ส่วนในช่วย น อ่า มีส่วนช่วยในการที่จะช่วยเราตัดสินใจหรือเปล่าคะ?
ถ้าเป็นในส่วนของความรักอะ จะเป็นทางเพื่อนเสียมากกว่า เพราะว่า พูดตรง ๆ ว่า เรายังไม่ได้มีความรักที่มันจริงจังไปถึงขั้นที่แบบเป็นการ ลักษณะของแต่งงานหรือ อะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยยังไปไม่ถึงของครอบครัว
อือฮึ อ๋อ ยังไง คะ? อืม อืม ๆ